Đúng rồi, coi tại nhà luôn, thì không nhất thiết là phim, a, hài mới nó mới mới gây không khí vui, đúng hông? Mình thích xem phim kinh dị, nhưng mà mỗi lần xem phim kinh dị mà mình cũng vẫn thấy mắc cười, tại vì nhiều phim kinh dị hài. Với lại mình cũng xem phim kinh dị quen rồi nên là cũng không có sợ mấy. <chuckles>
Ồ! Đúng rồi. Vậy, ủa, vậy là Ơ, từ từ khoan, vậy là bạn coi phim kinh dị không phải để sợ, mà coi phim kinh dị chỉ để cười.
Hông, thật ra là nó có đáng sợ nhưng mà, ưm, nó cũng có vui nữa, với lại mình xem phim nhiều rồi nên là cũng hông có sợ mấy cái phim kinh dị lắm.
À há. À, ô kê, cũng là một lý do, ch mình chưa thấy ai mà, kiểu, coi phim kinh dị hông phải để sợ mà chỉ để ngồi cười hết. <laughs>
<chuckles> Ừ, thì cũng có lợi nhưng mà không có đáng sợ mấy thôi. <chuckles>
Ô kê, vậy, à, mấy đứa mấy đứa bạn của bạn thì sao, nó có, kiểu, <inhales> "Ủa, ủa, mẹ ơi!"
Ờ. Hông, mấy đứa bạn của mình cũng cợt nhã lắm, mình gọi từ cợt nhã tại vì nó cũng giống mình á, kiểu như, đứa nào cũng thích tấu hài hết á. <chuckles> Một một đám bạn đúng rồi, đúng rồi, chơi đám bạn với nhau, ai cũng giống nhau. <chuckles>
Trời đất ơi! Chơi chung với nhau cũng vui ha, một đám một đám coi phim kinh dị. Ồ, đáng coi kinh dị không phải chỉ để bị hù mà là để, a, cười, để, a, cợt nhã.
Đúng, đúng, đúng. <chuckles> Cái, xong cái, a, mình lây mình mình bị quen á, xong có một hôm mình qua nhà của mấy đứa em họ, ơ, nhà tụi nó cũng có cái TV bự lắm, có cái nguyên cái phòng để xem phim luôn, cái tỉnh mình rủ tụi nó "Ê, tụi bây coi phim, a, kinh dị hông?" Cái mình mở phim kinh dị cho tụi nó coi, mà cái phim này mình coi rồi nhưng mình biết khúc nào nó hù, tới khúc nào nó hù á cái mình bắt tụi nó coi, cái mình nhắm mắt lại. <laughs>
Trời ơi! À. À há. Đã vậy! Rồi xong. Rồi xong. Ờ. Này này bắt này bắt đầu, à, ba cái này là bắt đầu, à, bày trò này nha, biết nội dung là một chuyện, nhưng mà h coi coi với người khác mà coi lần đầu là kiểu này kiểu gì cũng bắt đầu bày trò, kiểu, ờ, cái tới tới đoạn hù cái bắt đầu, à, vỗ vai v vỗ vai, a, loạn xạ, đâu vỗ hết trơn.
<laughs>

Ồ! Ra là vậy. Mình cũng hông có chú ý lắm về cái phần đó. <chuckles>
Ờ. Ờ, nhưng mà cái phim Green Lantern đó bị ông Ryan Reynolds, kiểu, a, ổng chê á, ổng đóng phim xong cho đã xong ổng chê. Nhưng mà phim đó hay thiệt.
Wow! Kỳ vậy? Phim mình đóng mà mình chê hả?
Ờ. Ừ, đúng rồi đó. À, còn có một cái, ơ, nữa là, chắc chắn cái này chắc, a, chắc, a, bạn, à, cũng có đi chơi, ơ, đi các chắn là phải đi chơi với đám bạn chứ, là Avengers: EndGame á?
Ờ. Ồ! Đúng, đúng. Avengers: Endgame. Đúng, có chứ, mình có đi với bạn, hoặc hình như là mình cũng xem với một cái đám đó luôn hay sao á? Ờ, cũng rất là vui. Đúng, đúng, đúng. <chuckles>
Có hông? Ô kê. Cũng cũng cái đám cợt nhả luôn á hả? Trời đất ơi! Chắc tới đoạn cảm động cái: "Ôi, ôi, ôi, mẹ chết rồi." <cries>
Hông. Hông, thật ra thì mình chỉ coi, ơ, mấy cái phim đó là cũng ngồi tận hưởng dữ lắm nha. Nhưng mà à, có một cái kỷ niệm nữa, nhưng mà mình hông biết nó gọi là vui hay buồn nữa. Coi nó như coi như nó là một kỷ niệm đi, là mình xem phim Mai với lại mình xem phim, à, à, cái phim gì Lật Mặt gì mà cái lần trước á. Mấy phim đó cũng rất là cảm động nha, thì, à, nó làm cho mình rơi nước mắt nữa. Thì, à, nó cũng là gọi là một kỷ niệm. Thì mặc dù là mình, ờ, cũng vui vẻ, cợt nhả, nhưng mà cũng rất là cảm xúc trong những cái phim đó nha. <chuckles>
Ừm. À. OK. Ô kê. Ờ, ờ, ờ. Ô kê, Lật Mặt hả? Lật Mặt lâu quá rồi hổng coi nhỉ? Phim đó mình cũng nhớ nó khá là hay.
Ừ.
Ờ, tụi mình có đi coi, ơ
Cái phần đó, Lật Mặt nói về bà, thì, à, bà mình lúc đó vừa mới mất nữa nên là mình cũng cảm nhận được cái sự mất mát trong phim đó, nên là cũng cũng rơi nước mắt. Ừ.
Ờ. À! Hể h hiểu, vậy là cả cả đám bắt đầu kiểu: "Ôi trời ơi! Sao mà cảm động thế!" Chia buồn với bạn nha!